Wah dah dari lama ya berarti memang udah kebiasaan Kakak juga dari kecil gitu ya, apa karena mungkin pengaruh dari orang tua atau memang Kakak tiba-tiba aja gitu suka musiknya itu?
Bener banget Kak, iya. <chuckles> Kalau misalnya kenapa aku bisa suka musik rock, itu pengaruh dari bukan orang tua, kalau orang tua aku lumayan suka cuman yang paling berpengaruh itu kakak aku sama sepupu-sepupu aku.
Oh jadi, eee, saudara-saudara Kakak itu pecinta lagu rock juga gitu ya?
Iya enaknya itu per sepupuan aku itu, samaan semua tuh selera lagunya, makin-makinlah aku. <chuckles>
Wah berarti nyambunglah ya kalau ngomongin musik gitu. Nah apakah Kakak bersaudara dan semua-semua saudara Kakak itu, eee, juga bisa fokusnya itu ketika dengerin musik rock gitu?
Bener, bener banget. Kalau sepupu-sepupu aku, aku gak tau ya cara mereka belajar gimana cuman kalo kakak aku, nggak bisa. <chuckles> Heeh, kakak aku nggak bisa mam mhm, iya.
Iya iya. Oh justru nggak bisa ya? Nah kalau Kakak malah sebaliknya bisa justru menikmati rock sambil, eee, tetap fokus gitu ya.
Bener banget, mama aku nggak bisa juga tapi papa aku bisa Kak.
Wah berarti Kakak, eee eee, menurunnya dari bakatnya dari papa ya. <chuckles>
<chuckles> Baka itu kehitung bakat ya. <laughs>
<chuckles> Eee, mungkin kan karena emang agak lain daripada yang lain gitu, <chuckles> heeh, nah kalau mengenai liriknya nih, kan, eee lagu-lagu rock itu kadang kan liriknya, eee, agak gimana gitu ya, eee, nah itu kalau dari Kakak sendiri perspektif Kakak sendiri, eee, apakah liriknya itu juga membantu Kakak buat fokus atau malah jadi lebih ngawang-ngawang membayangkan apa yang diceritakan oleh liriknya?
<chuckles> Bener lagi. <chuckles> Mmm. <chuckles> Eee, kalo misalnya mah bahasali bahas lirik ya aku itu nggak terlalu kalo lagi belajar, aku itu nggak terlalu memperhatikan sama liriknya. Jadi aku lebih ke apa ya, dentuman drumnyalah, bass-nyalah, mmm, gitarnyalah jadi aku lebih fokus ke itu gitu. Jadi makin berisik suara musiknya aku makin suka, makin dia teriak-teriak aku makin suka gitu, tapi apakah liriknya ngefek? Enggak enggak terlalu ngefek. Walaupun emang lirik-lirik lagu rock itu, terkadang sebenernya bukannya kasar dan lain-lain ya malah melankolis tau Kak sebenernya lagu rock-rock tuh kadang iya.
Oh oke. Iya, oh iya saya karena mendengar dentumannya, eee, keras kan jadi berpikir, "Wah pasti ini liriknya juga keras," berarti persepsi saya selama ini salah ya karena saya memang kurang penyuka lagu rock gitu.
Enggak it wah. Iya. <laughs> Ih, heeh.
Oke oke, nah balik lagi ke masalah musik, eee, rock tadi ya, nah kan Kakak tadi bilang, eee, karena suara dentumannya, eee, atau bass-nya, gitarnya yang ini, eee, apakah Kakak pernah, eee, terniat gitu untuk belajar juga mengenai musik itu?
Mhm.

Wah, ini memang cukup unik ya kebiasaan Kakak ini, semakin berisik, semakin fokus dengan pelajarannya gitu. Nah
<chuckles> Nah iya. Mmm, iya, makanya paling nggak bisa Kak, kalo misalnya lo-fi, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa kalo instrumental doang. Karena nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada trigger yang harus otak aku lakuan lakukin lakuin gitu, untuk fokus gitu. Mhm, mhm.
Oh iya iya, oh, gitu, iya berarti benar-benar yang, eee, kayak semakin keras, semakin oke, semakin fokus. Nah, untuk, e pengaturan, eee, volumenya sendiri, berarti Kakak juga, eee, maksimalin dong atau, eee, sedang-sedang aja?
Iya, <chuckles> benar banget. Maksimal maksimal, beneran deh, Kak, itu sampe, aku pernah, eee, dimarahin papa aku, karena suara headset-nya itu kedengeran sampe keluar gitu Kak. M makanya kayak, "Nggak nggak, tolong <chuckles> kamu turunin suaranya" dia bilang kayak gitu. "Nanti kamu nggak bisa dengar loh" digituin. <chuckles>
Wah, <chuckles> itu luar biasa ya, heeh. Oh. Iya iya iya. Kakak nggak takut tuh de eee, nantinya akan berefek pada pendengaran, seperti itu? Karena kan suaranya kan cukup kencang ya, untuk musik rock itu.
Mhm. Iya, takut, makanya aku kecilin sekarang. <laughs> Aku mendengar nih, aku mendengar suara papa sih sebenarnya, kayak disuruh, ya udah deh, ya gitu sih sebenarnya.
Oh, oh, gitu, iya iya iya. Nah kalau misalnya Kakak di kelas nih, kan nggak mungkin kan puterin lagu rock le ketika lagi di kelas gitu, walaupun misalnya tetep pa eee, pakai headset gitu kan, nanti takutnya suara dosen atau pengajarnya nggak kedengeran. Nah, gimana sih strategi Kakak, eee, musik apa atau, eee, ada hal lain yang Kakak lakukan, biar Kakak tetap fokus gitu men me mem menyimak pelajaran yang di sedang diterangkan?
O oh, jelas, mhm. Mhm.

Oh, sejujurnya aku jarang menyimak sih. <laughs> Ini jujur serius, aduh. Aku itu beneran kalau cara belajar aku ya, Kak, ker kenapa aku lebih sering kayak, eee, ada playlist terkhusus untuk belajar rock-rock itu dan segala macam. Itu karena emang aku lebih fokus untuk belajar sendiri sebenarnya, gitu Kak. Kenapa? Karena aku tahu nih, aku itu jarang banget nyimak kalau misalnya di kelas. Kenapa? Karena membosankan dosennya, gitu, heeh.
<laughs> Ini jujur banget ya, Kak, ya, <chuckles> oke oke, heeh. Oh, gitu. Jadi, Kakak tipi tipikal orang yang lebih senang belajarnya itu sendiri-sendiri, ya. Jadi mungkin menurut Kakak, eee, pelajaran yang Kakak baca itu lebih masuk ke otak Kakak, ketika Kakak belajar sendiri gitu ya?
Benar banget, Kak. Iya benar banget, jadi di kelas ya aku cuman pake headset aja, aku denger aku denger musik, gitu sih sebenernya, tapi kalo misalnya ditanyain dosen aku tetep jawab ya, Kak, ya karena aku udah belajar duluan. <laughs>
Wah ini, menarik nih. Iya iya. Oh, gitu, jadi Kakak, eee, lebih dahulu belajar biar bisa tetap, eee, fokus dan menjawab pertanyaan dari dosen ketika belajar di kelas, ya oke. Wah, ini unik banget sih, eee, kebiasaan Kakak ini ya, musik rock untuk menemani, eee, biar bisa fokus ketika belajar, gitu. Keren banget nih, Kak, eee, ad terima kasih juga ya, Kak, atas, eee, cerita-ceritanya. Ini pengalaman yang sungguh lucu yang ada pun ya yang pernah saya dengerin gitu dari orang, dari, eee, kebiasaan orang mendengarkan musik. Makasih banyak ya, Kak, atas cerita-ceritanya dan waktunya.
Iya. Benar banget, iya gitu. <chuckles> Benar banget. <laughs> Ya ampun. Iya, makasih banyak ya, Kak, udah nanyain dan kaget mendengar cerita aku. <laughs>
Iya kaget banget ini. <chuckles>
Iya nanti kita ngobrol lagi ya, Kak, lain kali.
Oke sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.